Nah, ini Kak, aku pengen tahu nih gimana sih, eee, Kakak, cara paling gampang nih buat nentuin, eee, mana nih pengeluaran yang bikin kita bahagia atau pengeluaran yang cuma gaya-gayaan doang. Secara kan sekarang banyak ya orang punya pendapatan, eee, mau pendapatannya limit kadang-kadang, eee, pengennya beli ini beli itu gitu. Nah, kalau Kakak gini kalau Kakak sendiri gimana caranya buat menyeimbangkanlah kedua-duanya?
Mhm. Betul. Nah, aku kebetulan aku itu 1 orang yang, kebahagiaanku itu, eee, timbul ketika aku punya banyak uang Kak. Jadi maksudnya, jadi, kebehag kebahagiaanku itu bukan membelanjakan uangnya.
Oh, iya, sama sama, ya ya. Mmm.
Jadi, punya uangnya itu aku bahagia jadi kayak kayak, eee, apa namanya orang lain mungkin pengen juga punya uang tapi tujuannya tuh pengen, nuker uang itu dengan sesuatu gitu. Jadi sebenarnya kalo menurut aku yang mereka mau sebenarnya bukan uangnya.
Mhm. Oh, oke.
Mereka pingin sesuatu itu heeh, gitu barangnya yang bisa mereka tukar kalo seandainya mereka enggak butuh uang untuk bisa dapat barang itu mungkin mereka enggak mau uangnya juga gitu. Nah, kalo aku itu spesifik memang mau uangnya jadi, eee, apa namanya itu kebahagiaanku tuh, eee, bisa nek pokoknya bisa menekan kelup pengeluaranku tuh seminimal mungkin jadi kayak, ya benar-benar dikeluarin untuk sesuatu yang kayak, kalau nggak dikeluarin nggak bisa kayak misalnya kayak makan gitu, minum gitu, kayak kebutuhan sehari-hari gitu kayak kebutuhan dasar lah gitu, gitu. Tapi, rasa bahagiaku tuh memang spesifik, kalo ngelihat kayak misalnya ngelihat rekeningku tuh banyak uangnya gitu nah itu aku senang tuh. Di situ tuh senang, mhm, gitu senang.
Tapi barangnya. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. <chuckles> Jadi motivasi. <chuckles> Oh, gitu, tapi kan adak ada kalanya nih namanya kita kan, eee, kebutuhan itu ada yang mendadak nih atau, kadang-kadang ada kebutuhan di mana kita harus membeli barang misalnya, oh, ternyata kita udah punya uang, eee, HP kita tiba-tiba rusak nih gitu. Nah, kalau Kakak sendiri, kalau apa namanya membuat keputusan apakah Kakak akan mengikuti tren misalnya sekarang lagi, eee, lagi bagus nih beli HP yang merek ini gitu misalnya atau, eee, beli, eee, sesuatu milih HP yang sesuai kebutuhan aja kalau Kakak sendiri gimana keputusannya kalau di situ?
Eee, aku itu tipe yang memutuskan ketika mau ngeluarin uang itu kita nggak bisa. Gini a harus, eee, mentingin kualitas ketimbang model aku biasanya tuh kayak gitu jadi kayak kualitasnya tuh harus bagus kalo mau ngeluarin uang gitu kayak kita mau beli barang, misalnya kayak mau beli handphone gitu, aku nggak mau beli handphone yang kayak kayak misalnya beli handphone-nya tuh yang penting murah aja kan tadi aku bilang aku neken banget pengeluaran tapi aku tidak mau pengeluaran ti aku tuh lebih ke memperhitungkan, eee, perbandingan antara nilai dan, eee, nilai uang nilai barangnya dan nilai uang yang dikeluarkan gitu. Aku tidak mau mengeluarkan uang untuk barang yang, dalam satu, dua tahun aku harus ganti lagi gitu. Misalnya kayak kayak handphone gitu, handphone misalnya kayak gitu kalau aku beli handphone, eee, sekitar enam, tujuh tahun lalu r handphone android misalnya RAM 6 giga itu sekarang udah nggak bisa kepake lagi gitu. Udah berat gitu udah nggak bisa gitu, tapi kalo misalnya, eee, kayak produknya i Apple misalnya kayak iPhone, itu kan kayak RAM-nya masih 6 giga pun masih lancar aja gitu. Nah, aku tuh memper mengkalkulasi segala macam itu jadi ketika misalnya handphone aku rusak misalnya aku pasti ganti tapi aku, bakal beli yang secara performa itu aku tahu dia bisa nahan paling lama gitu. Aku nggak mau ngeluarin untuk beli yang kayak ya nanti dua, tiga tahun lagi baru diganti menurut aku, eee, rugi gitu aku harus ngeluarin uangnya lagi gitu. Jadi aku maunya tuh beli yang, bisa bertahannya paling lama kayak gitu. Jadi yang kualitasnya tuh lebih bagus lah gitu.
Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Mmm. Oh, oke, mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Oh. Mmm. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, iya, ya, yang penting ini ya apa namanya? Jangka panjangnya itu bagus m misal kalau mau beli nggak papa mahal yang penting, eee, kualitasnya bisa menjamin jangka panjang daripada yang, eee, apa murah tapi pada akhirnya kita akan beli lagi beli lagi itu kan pa malah akan boros gitu ya menurut Kakak ya?
Benar, pengeluaran kita jadi jadi double kan akhirnya gitu, gitu. Nggak nggak apa ya namanya menurut aku nggak layak gitu apalagi kan kayak kayak nilai mata uang kita kan turun terus gitu harga barang-barang kan makin naik gitu, harga barang-barang makin naik nilai mata uang kita makin turun jadi kayak ketika kita mau ngeluarin mod dipake buat aku itu benar-benar harus dipertimbangin yang mau kita beli ini, worth it gak dibeli, gitu. Kayak gitu kira-kira gitu.
Benar. Oke, tapi ada contoh nggak sih Kak, eee, misalnya o sewaktu waktu Kakak mau beli sesuatu yang apa namanya? Eee, kayak barang atau apa pun itu misal, itu, jadi Kakak mempertimbangkannya sampe, butuh waktu lama gitu? Ada enggak contoh kasusnya itu kalau Kakak sendiri selain HP eee, selain handphone nih misalnya?
Ah, biasanya sih aku sih, pas di barang-barang elektronik sih memang yang kayak gitu jadi kayak kayak beli apa namanya beli laptop misalnya gitu kan. Karena aku selalu nahan-nahan jadi kadang itu dulu tuh sempat lama banget laptopnya tuh nggak dibeli-beli gitu karena nahan terus kayak udahlah pake aja dulu yang ini toh masih bisa dipake gitu, nahan terus karena, aku lebih memilih belinya tuh pake, eee, apa namanya tuh sekali beli cash gitu maksudnya gitu aku nggak mau pake pake cicilan gitu kayak gitu, gitu. Karena aku kan perhitungan juga semuanya gitu, kalau aku hitung kalo misalnya kalo pake cicilan misalnya kayak, eee, paylater dan lain-lain itu kan ada bunga tambahan tuh.
Mmm. Mmm. Iya, benar.
Nah, bunga tambahannya itu aku hitung-hitung tuh bisa sampe 30% gitu kalo jangka waktunya tuh sekian bulan gitu. Kayak gitu jadi aku pikir kayak, iya, memang cicilan bulanannya murah gitu tapi kan, eee, perusahaan juga pasti mau nyari untung dia gak mungkin gak nyari untung gitu kan gitu. Jadi aku hitung tuh kalo misalnya aku pake, eee, cicilan sekian bulan dengan cicilan sekian bulan berapa kalo dibandingin dengan cash. Nah, ternyata kalo dibandingin dengan cash jauh lebih murah pake cash kan. Permasalahannya adalah punya cash atau enggak? Nah, kalo enggak punya cash aku selama barangnya masih bisa aku pake biasanya aku nabung dulu, gitu. Nabung dulu nabung dulu nabung dulu karena prinsip aku, kalau aku bisa bayar cicilan, untuk 2 tahun ke depan berarti harusnya aku juga bisa nabung nilai yang sama untuk 2 tahun ke depan gitu. Maksudnya tuh iya, jadi kan maksudnya kayak misalnya kayak orang nyicil motor gitu kan orang kadang-kadang mikir lebih baik nyicil motor karena kalo na kalo beli cash enggak bakal mungkin ada uangnya tapi kan menurut aku, kalau kamu bisa bayar cicilan motor selama 2 sampe 3 tahun, tiap bulan rutin berarti kan sebenarnya kamu juga bisa nabung nilai yang sama gitu sebenarnya gitu. Cuma heeh, gitu, iya, benar, gitu. Jadi aku aku lebih lebih lebih ke kayak gitu jadi kayak mau beli laptop, ah, nabung aja dulu duitnya gitu. Nah, toh begitu duitnya terkumpul kan mungkin, eee, yang paling baru justru baru keluar lagi jadi kayak kita bisa dapat yang, eee, kualitasnya lebih baru pada saat itu tanpa harus ada pengeluaran tambahan ke dari bunga-bunga itu, kayak gitu.
Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Oh, gitu, ya. Mhm. Iya, tanpa bunga lagi ya, tanpa bunga kan? Mmm, iya, benar benar. Model baru. Oh, oke, bagus ya menarik ya. Tapi kalau Kakak sendiri juga bikin nggak kayak misalnya kan dari pemasukan Kakak nih bikin list anggaran dalam 1 bulan kayak gitu ada juga Kakak bikin kayak gitu?
Oh, iya, ada, jadi kayak, eee, aku udah ngitung tuh aku udah tahu pengeluaran aku bulanan itu berapa jadi aku kan bikin list gitu, karena setiap pengeluaran tuh kan aku catat. Itu kan kita kan bisa ngebedain mana pengeluaran yang rutin mana yang pengeluaran nggak rutin? Mana pengeluaran yang khusus kayak, eee, biaya rutin kayak, eee, listrik, air, eee, apa internet gitu, eee, makan, minum gitu, sehari-hari gitu, peralatan, eee, sabun mandi dan lain sebagainya, maksudnya tapi ketika aku melakukan itu aku nggak berusaha buat buat menghemat maksudnya aku enggak berusaha untuk nahan-nahan. Menurut aku justru jangan ditahan karena kalo misalnya kamu nahan, maka nilai yang muncul, nilai yang kelihatan itu sebenarnya nilai hasil kamu nahan-nahan gitu. Jadi hidup hidup normal aja gitu. Jadi hidup normal aja biar kamu tahu sebenarnya berapa sih pengeluaran kamu normal tapi normal di sini bukan berarti kamu harus, ini ya maksudnya jangan yang boros-boros banget juga tapi kayak maksudnya, ya normal aja gitu kayak gitu kayak kamu m kamu biasa makan di mana kayak misalnya makan di warteg atau di mana ya udah ya udah ke sana aja gitu kalo emang biasanya kayak gitu. Kalo memang ternyata biasanya masak gitu, ya udah beli aja barang-barangnya di pasar bahan-bahannya beli di pasar terus pulang masak ya udah itu dicatet tuh catet berapa jadi bakal tahu tuh pengeluaran rutin berapa, begitu kamu ketemu nilainya kamu tahu nih, batas minimal pemasukan harus segini, gitu, batas minimal. Di situ kamu, tahu bahwa kamu bis bisa hidup dengan tenang gitu bisa hidup dengan nyaman kalo pemasukannya kayak gini gitu. Nah, ketika ada lebih, jadi kayak misalnya pemasukan aku kebetulan kan, eee, naik turun juga gitu jadi ketika pemasukannya lebih, nah, bisa tuh langsung tuh di cut langsung di awal bulan tuh. Jadi aku biasanya langsung langsung aku potong diawal bulan lebihnya itu aku kayak masukin jadi dana darurat atau buat yang lain-lain kayak gitu jadi pokoknya disimpan lah gitu dip di dipisah lah gitu, gitu. Terus hidupnya ya pake yang yang udah ketahuan ini kayak gitu.
Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Oh, ya. Oh, git Mhm. Oh, gitu. Mmm. Mhm. Oh, gitu. Oh, gitu, jadi kalau misalnya ada dana dadakan pun kita nggak ini ya nggak memotong dari anggaran, eee, apa namanya, hari-harian ya, Kak, ya. Sudah ada apa namanya, penganggaran sendiri gitu ya, Kak, ya. Cuma men mhm?
Benar, sudah dipisah.
Cuma kadang-kadang kan namanya anak muda nih Kak anak muda terus bergaul gitu kan, nah kadang-kadang kan, eee, apa namanya mereka kan suka ya kayak sekedar gaya-gayaan misal beli sesuatu yang mungkin, enggak apa namanya, sebenarnya enggak terlalu bermanfaat kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk Kakak sendiri kalau misalnya untuk, eee, apa ya berteman atau segala macam gitu kadang-kadang ini juga tergiur juga enggak sih Kak, misalnya, eee, sekali-kali deh aku menghamburkan uang untuk ini apa namanya untuk sekali-kali gitu untuk apa, eee, fashion atau untuk segala macam gitu, ada juga Kakak kayak gitu?
Eee, kalo sampe motong dari biasanya kan aku kan memang pisah jadi kayak, eee, dana bulanan untuk hidup itu sudah ada gitu, gitu. Nah, yang lainnya tuh aku pisah jadi kayak ada biaya untuk refreshing misalnya itu ada tapi jarang sekali kepake gitu. Kepakenya cuma mau dipake aja ya mungkin karena dari awal tadi aku bilang bahwa aku suka aja lihat uangnya kalo numpuk banyak gitu kan, gitu. Jadi dana refreshing itu ada tapi jarang dipake kalaupun aku pake biasanya, aku pake untuk, eee, kegiatan yang aku suka misalnya kayak, aku suka nonton film di bioskop tapi aku cuma mau nonton di bioskop itu film Marvel aja gitu kayak film he superhero lah gitu. Kalau film-film yang lain tuh aku nggak mau nonton di bioskop gitu. Pokoknya kalo nonton superhero aku maunya di bioskop biar, eee, pengalamannya tuh penuh lah gitu, gitu git nah, itu biasanya tuh aku pake buat itu gitu tapi itu kan nggak tiap bulan juga ada kayak gitu kan gitu jarang gitu jadi maksudnya, aku sendiri nggak terlalu yang kayak, eee, nongkrong misalnya atau apa di kafe atau, eee, menghabiskan waktu gitu di itu aku, secara nggak tahu ya mungkin secara bawaanku m emang nggak aja gitu jadi memang nggak nggak pernah ngikut-ngikut yang kayak, trend atau apa gitu tuh nggak kayak misalnya kayak kayak misalnya orang misalnya kayak kayak, eee, Apple ngeluarin iPhone baru misalnya gitu kan, kan dia tiap tahun, masalahnya Apple itu ngeluarin handphone baru tiap tahun tiap tahun bakal ada aja yang keluar gitu permasalahannya kan adalah mhm, permasalahannya kan adalah kalau kamu punya iPhone, iPhone-nya emang udah nggak bisa dipake? Kan tentu tidak. iPhone itu kan masa hidupnya panjang banget gitu bahkan yang, sampe sekarang pun mungkin yang masih pake iPhone 11 apa 12 itu, masih nggak, lemot gitu. Beda dengan mungkin Android ya gitu kayak gitu. Jadi menurut aku, aku bakal mengeluarkannya itu benar-benar kalo butuh aja gitu dan kalo untuk refreshing ya tergantung refreshing-nya juga aku orangnya enggak terlalu yang, kayak, eee, apa namanya tuh kayak suka belanja-belanja gitu juga enggak gitu. Jadi, ya dananya ada cuma memang jarang kepake gitu akhirnya.
Mhm. Mhm. Iya. Mmm, mhm. Hmm. Mmm. Iya, benar. Mmm. Mhm mhm mhm. Iya, setiap tahun, aduh, i modelnya berbeda, heeh. Mhm. Hmm. Mmm. Mmm. Oke, kalau misalnya nih Kak, eee, dengan Kakak apa namanya sudah apa namanya memisahkan ya bisa dengan dana darurat dan segala macem ada nih, eee, dari keluarga misalnya minta bantuan untuk apa memberikan bantuan keuangan gitu, nah, cara Kakak yang paling efektif gimana nih Kak? Biar, eee, tidak mengganggu juga keseimbangan keuangannya Kakak gitu?
Eee, oke, kalo misalnya keluarga minta bantuan, bisa sebenarnya sebenarnya kayak gitu tuh ada ada apa ya bukan dianggarin khusus tapi, eee, bisa ngambil gitu yang penting yang lainnya nggak keganggu seperti kayak kebutuhan bulanan tidak boleh terganggu, terus kayak, misalnya kayak investasi kayak jadi kayak aku kan punya kayak investasi buat hari tua gitu, itu enggak boleh keganggu gitu dan lain-lain enggak boleh keganggu. Ketika semuanya udah enggak keganggu dan masih ada yang lebih
Mhm. Mhm.
nah, itu bisa tuh bisa tuh kepake misalnya kayak keluarga mau mau butuh bantuan atau apa itu aku bisa bantu. Tapi kalo misalnya kayak, eee, apa namanya tuh yang lainnya punya aku tuh belum terpenuhi, itu biasanya aku berusaha untuk
Mhm.
kalo bisa aku tolak gitu se se ini mungkin. Makanya juga kayak aku tuh, eee, nggak tahu mungkin karena bawa secara bawaan juga nggak terlalu suka belanja-belanja yang nunjukin gitu jadi kayak kayak merasa lebih nyaman juga karena orang jadi nggak tahu gitu. Maksudnya iya, bosnya gitu keluarga je dan dan kayak kadang tuh mikir kayak, ah, beruntung juga ya kayak gini ya gitu kayak gitu. Jadi jadi kayak nggak perlu harus akhirnya ngerasa gak enak atau apa karena orang juga nggak tahu kalo kita punya sesuatu atau apa gitu.
Mhm. Kalau banyak uang. <laughs> Mhm. Iya, benar, jadi, dengan gaya apa dengan apa yang kita punya aja jadi orang nggak tahu, oh, kita sebenarnya punya tabungan banyak nih gitu, eee, ternyata Kakak punya tabungan banyak nih gitu, tapi kalau sebenarnya kepepetnya itu tetap Kakak lebih baik menolak kalau misal ya itu dari bantuan keluarga terdekat nih misalnya orang tua gitu apakah Kakak tetep menolak atau, eee, Kakak bantu dengan mengambil salah satunya nih entah dari investasinya atau dari apa namanya dari budget yang Kakak punya itu apa namanya kayak pengeluaran pribadi gitu? Kalau kepepet-pepetnya.
Iya, benar benar. Eee Et tetep ngebantu tapi nggak bisa nge nggak bisa gangguin yang lain karena kalo kita kalo aku gangguin yang lain itu, eee, nggak nggak seimbang lagi gitu udah langsung bakal ada yang ini aja gitu, kayak gitu. Jadi, eee, bakal aku bantu tapi sebisanya, secukupnya, dan seadanya aja gitu. Aku gak mau kayak misalnya mereka minta berapa gak bakal aku kasih se kalo nggak cukup semua ya gak aku gak bakal kasih semua juga gitu, kayak gitu. Jadi memang secukupnya aja.
Mhm. Berarti sesuai dengan, eee, kemampuan kita untuk memban eh, kemampuan Kakak untuk membantu, eee, seberapa gitu ya Kak ya? Tapi bagus juga nih, eee, tips-tips Kakak dalam menyeimbangkan keuangan ini, menarik ya ngobrol-ngobrolnya sama Kakak ini terima kasih loh untuk wa eee, pagi hari ini.
<chuckles> Iya, benar. Iya, aku juga senang nih bisa bisa ber ngobrol berbagi sama Kakak, sama-sama Kak.
Oke, selamat pagi.